Guau, qué tremendo. Bueno, eres una guerrera ciertamente, la verdad, sí, porque enfrentar ese miedo, independientemente que todavía no tenías las herramientas para para sentirte mejor y calmarte, igualito t lo enfrentabas.
Así es. <chuckles> Es verdad. Es verdad, sí. Y le digo a mi esposo que él también puede superar el miedo a volar, porque él todavía no lo ha superado. Entonces, yo le dije
Ah, cierto cierto que él también ten tiene ese temor y ¿y lo has ido ayudando?, ¿le has ido ofreciendo como ese apoyo y y y esas recomendaciones que a ti te sirvieron?, y, bueno, con suerte a él también.
sí, yo le he dicho, es que eso era de ignorante, porque el no saber, no conocer cómo funciona un avión, eso era lo que nos generaba el miedo. Entonces, yo lo he animado a él, que agarre un avión, así sea en rutas cortas, pero él se niega totalmente. Pero uno no se puede dejar vencer con el miedo. Ujú.
Ujú. En lo absoluto, en lo absoluto, él está él no está dispuesto a montarse en un avión. Y fíjate que el el tema es que mientras más lo haces, se vuelve haciendo como más hábito, te acostumbras más, se te hace menos ujú, sí, el cerebro tú lo has dicho, el cerebro se va como adaptando a que los sonidos, el movimiento, la turbulencia, entonces ya lo ves, lo empiezas a ver como algo normal, algo fácil de manejar. Él tiene que tienes que seguirlo upando y ayudando a que él i intente hacer eso, la verdad, y mientras tanto bueno, sobre todo tenerle paciencia, porque a ti también te tomó tu tiempo y, bueno, que le que que ¿cómo trabajarías en él para que él vaya de verdad superando ese miedo?
Sí. El cerebro, claro. Así es. Sí, algo normal, ujú, eso fue lo que a mí me pasó. Es verdad. Claro. Pero.

Mm, bueno, sí, prácticamente, de verdad. Y, bueno, y mi tía me decía: "Que escuchara música relajante, en el despegue", y hice así. Cuando el avión iba a despegar, me puse mis audífonos y empecé a escuchar música relajante, y eso me ayudó bastante. Ujú.
Qué maravilla, qué bueno que, de verdad, estés poco a poco, pues, la música la música siempre es sanadora, de verdad, hace milagros, qué bueno.
Es correcto, es verdad. Y eso también me ayudó, en el proceso. Aparte de que, cuando empezaron las turbulencias, yo me repetía, en la mente, lo que los pilotos decían: "No va a pasar nada, eh, no se va a caer, eh, es normal", porque son chorros de aire que hay en el aire, es normal, porque tampoco puedes pensar de que un avión no se mo no se mueva ni un poquito, o sea, no está en tierra.
Y Sí. Claro, claro. No, y es un es una maquinaria que está volando, pero que fue construida precisamente para eso. Y fíjate, una cosa importante es la música, que tú puedes colocarla en tus oídos y du tenerla durante todo el viaje y eso te va a hacer llevar armonía. Aparte de la música, también tienes la opción de de ver la película, ¿no has considerado, de repente, prender la pantallita?, te pones también tus audífonos y durante el trayecto vas concentrada en el relato de la película y eso te va a mantener la mente también alejada, eh, te digo, ¿no?, pues, quizás eso, mm, si has tenido algún tipo de retroceso o un momento donde, pues, tirabas la toalla por no superarlo, bueno, ahí tienes una opción para para hacerlo, ¿eso te pasó? Que en algún momento dijiste: "No, mira ya, eh, eh, te esto me da mucho miedo y no me voy a volver a montar más nunca en un avión, ¿te sucedió en algún momento?
Claro. Claro que sí. Es verdad. No, no. Jamás, porque yo soy una guerrera. <laughs> Entonces, yo dije: "No, no me voy a dejar convencer o vencer por este miedo, porque es un miedo irracional, totalmente". Entonces Exacto.
Muy bien, así se dice, excelente. Claro, los miedos se enfrentan, para poder quitártelos del sistema hay que enfrentarlos, muy bien.
Exacto. Y de paso, es un miedo irracional y que es algo, es un medio de transporte que que uno siempre va a agarrar, para lo más rápido.
Sí, que te va a ayudar a mantenerte en comunicación con familiares que estén en otros destinos, que estén en otras partes.
Porque Eh, sí, obviamente ujú, porque agarrar un barco, eso me tomaría mucho tiempo en llegar a otro sitio, pero agarrando un avión, en poco tiempo estoy en el otro lugar, y más si es Sí, y más si es un viaje transatlántico. <laughs>
Así es. Y ese es tu caso. Y y ese es tu caso, que tienes, de repente, familia en diferentes continentes, en diferentes países y te toca estar constantemente viajando, ¿sí?
Eso es correcto.